Tapi kalau menurut kamu bilang yang itu-itu saja, apakah kamu, eee, apa namanya, enggak bosan? <laughs>
Sebenernya kalo dibilang bosen, enggak bosen juga sih, Kak, karena kan ibaratnya tiap tahun tuh ada aja yang beda ya, entah kayak aku nambah ponakan atau ada anggota keluarga baru, misalnya ada yang baru nikah gitu kan. Terus kayak, oh ini bawa pasangannya, oh anggota keluarga baru, oh aku baru tahu, ternyata ini ya, ketemu si ini, kayak gitu. Jadi kayak tiap tahun tuh pasti ada aja sih, Kak, momen-momen berbedanya, meskipun ritualnya itu-itu aja, gitu.
<chuckles> Wah, ya. Iya. Iya. Oh, iya ritualnya tetap itu-itu saja, tetapi mungkin ada yang hal-hal baik ini dari tadi struktur keluarga. <laughs>
Mhm. Hal yang baru, misalnya heeh, misalnya kayak tahun lalunya kan, oh sepupu aku hamil, eh tahun depan, oh udah dat ponakannya udah lahir, gitu. Yang kayak gitu-gitu.
Udah ada baby-nya Iya. <chuckles> Ada yang mungkin, Mbak masih kecil kelihatan, eh, tiba-tiba langsung pas ketemu udah pada gede-gede. <laughs> Iya sih, memang ya, di mana-mana ritual keluarga itu, eee, yang namanya ritual, ya pastinya adalah hal-hal yang dilakukan yang terus-menerus berulang-ulang, tapi mungkin yang membuat tidak bosan adalah yang seperti kamu bilang tadi konteksnya, eee, suasananya bisa jadi berubah karena ad ada kehadiran orang baru dalam keluarga, <chuckles> ada yang pergi, ada yang datang, <chuckles> ada tambahan. <laughs> Iya. Baik, eee, menarik, eee, obrolan kita hari ini, nanti kita bertemu kembali di lain waktu dengan obrolan yang lain ya. Mari.
Gede, betul. Yang kayak gitu-gitu. Betul. Berbeda, heeh. Heeh. Mhm, ada tambahan. Iya anggota member, betul. Siap, makasih, Kak.

Mmm, kalau aku sih ritual yang pasti itu tiap tahun ya, Kak, ya Lebaran tuh kan kita kumpul ya. Dulunya waktu masih ada nenekku tiap Lebaran tuh kita kumpul di tempat ini di rumah nenek, cuman semenjak udah nggak ada nenek jadi kita, eee, ini ngumpulnya tus di rumah kakak mama yang paling tua gitu, mhm.
Ya. Oh, ya. <chuckles> Ini kalau ngumpulnya itu sekedar ngumpul atau ada dalam rangka apa ngumpulnya dan berapa sering ngumpulnya?
Kalau ngumpul itu paling kalau Lebaran sih, Kak, sama momen-momen besar. Dulu tuh kita emang ada arisan keluarga kan, jadi ngumpulnya pas acara arisan keluarga gitu. Nah mhm, betul jadi pas arisan keluarga kita ngumpul semua di sana. Ya udah, eee, pas kumpul-kumpul itulah ngobrol-ngobrol, tukar cerita, gitu-gitu sih, Kak.
Oh, ya. Oh, arisan keluarga ya. Jadi arisan keluarga ini memang menjadi ritual eee, tu tunggu sebentar, arisan keluarga itu biasanya setiap berapa kali sih? Sebulan? Setahun? <chuckles>
Mhm. Aris kalau arisan keluarga dulu tuh dalam setahun kayak ya 3, 4 kalilah gitu. Soalnya kan kadang nggak selalu yang kayak, eee, ketemu gitu, kadang ada yang kayak, "Oh, ya udah kita main spin wheel aja," gitu kan, Kak, kan sekarang teknologi banyak ya.
Oh, ya. <chuckles> Iya. Nah, tunggu sebentar, kamu tadi bilang dulu ya, apakah, eee, dulu saja, eee, arisan itu dan sekarang tidak ada arisan atau gimana maksudnya ini?
Mhm. Mhm. Kalau arisan emang dulu karena sekarang kita kan udah pada merantau-merantau ya, maksudnya tuh kayak ada yang udah berkeluarga, udah ada yang pindah keluar kota. Nah, kalau untuk Lebaran itu pasti masih rutin sampai detik ini. Jadi meskipun kita dari luar kota, dari mana, kita tetep kayak ngumpul nih tempat, entah itu di rumah nenek atau pun di rumah kakak mama yang paling tua, entar kita ngumpul nih misalnya kayak siapa nih yang dari luar kota, dari luar negeri, semuanya kumpul gitu.
Oh. <chuckles> Iya iya. Iya. Iya. Oh, jadi itu, eee, dulu kalau dulu ritual keluarganya adalah arisan sekarang Lebaran eh, sekarang peraya perayaan Lebaran. Nah, eee, biasanya, eee, kan kalau Lebaran kan mungkin mungkin di semua keluarga itu ada ya di di semua di setiap keluarga apalagi kalau di Indonesia. Nah, yang membuat unik ada enggak, yang membuat unik dari kumpul-kumpul kamu itu dengan keluarga lain yang kamu kayaknya pengen terus, eee, apa namanya, eee, lestarikan gitu loh supaya nggak bosenin, supaya nggak hanya menjadi ritual saja gitu loh, tetapi ada yang yang unik dari situ, itu a a ada nggak? <chuckles>
Mhm, betul. Mhm. Mhm. Betul. Kalau yang unik sih paling, eee, selain Lebaran kali ya, Kak, apa gimana nih bagusnya?
Iya, iya iya iya lebaran atau selain lebaran.

Kalau yang unik sih, sebenarnya enggak yang unik-unik banget sih, karena kita kan mau monoton gitu-gitu aja, kan yang kayak, eee, mungkin lebih ke oleh-olehnya ya, karena kan kita dari, eee, berbagai kota yang berbeda. Jadi kayak pas ngumpul itu, ada yang bawa oleh-oleh dari Semarang misalnya, ataupun ada yang bawa oleh-oleh dari Jakarta, ada yang bawa oleh-oleh dari Surabaya, yang kayak gitu-gitu sih, Kak, paling. Tapi enggak yang unik banget sih, lebih lebih ke kayak, oh ya udah memang selalu begitu tiap tahunnya gitu.
Iya. Iya. Iya. Oh ya, ini kan tadi kamu bilang ngumpul di rumah mama yang paling eh, di rumah saudara mama ya. Oh, dis ngumpul di rumah kakak. Eee, nah, ada enggak, eee, apa namanya, momen-momen penting, misalnya nanti, meskipun kamu ngumpul di rumah kakak mama itu, nanti ada acara yang kayak, eee, apa, nyetir bareng gitu, ke daerah-daerah tertentu di di sekitaran rumah situ ok, mana?
Kakak. heeh. Kakak mama. Mhm. Mhm Oh. Ada, ada sih, tapi bukan di sekitar rumah. Jadi sebenarnya, eee, kan anggaplah aku tinggal di satu kota. Nah, kita tuh ada kampung lagi. Jadi kita ngumpulnya tuh di kota, entar hari ke-2 kita konvoi bareng-bareng ke kampung gitu. Nah, di hari pertama tuh pun, kita emang selalu kayak bikin seru-seruan gitu, bagi-bagi uang namanya THR, kan pakai kayak, eee, apa namanya, ada alat-alatnya ataupun yang kayak sodokan-sodokan yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak seru aja sih, Kak, momen-momen kayak gitu. Dan maksudnya dari aku kecil emang selalu begitu gitu. Itu agenda rutin. Jadi pernah aku tuh sekali, aku lebaran enggak pulang, kayak ada yang beda gitu rasanya, karena itu maksudnya itu core memori lah, emang selalu ada tiap tahunnya gitu.
Iya. Iya. Iya. Iya. Oh. Iya, iya, iya. Iya. Iya iya. Iya. Iya. I Iya.